Eee, tantangan nah <chuckles> kebetulan tuh justru gunung pertama itu yang penuh tantangan gitu ya. Jadi, eee, Gunung Gede o di Jawa Barat ya. Jadi, eee, pas justru, gunung pe pengalaman pertama naik gunung itu didera hujan lebat dan badai ya, aku bisa bilang badai sih karena itu karena itu betul betul apa sih namanya, eee, hujan terus, angin kencang juga sama yem eee, kabut tuh pem mempengaruhi jarak pandang gitu. Jadi, eee, itu tuh kayaknya bisa dibilang tantangan terberat dan itu baru mulai gitu ya, justru gunung pertama, kita salah sih milih timing-nya itu pas musim hujan nah itu yang jadi pelajaran juga gitu ya. Nah di situ heeh itu, eee, lama tuh kita gak bisa turun malah karena, eee, susah gitu ya, enggak enggak berhenti berhenti hujannya sampai waktu itu di susul ranger gunung gitu, karena harusnya iya karena harusnya 3 hari kan, tuh kita sampai 5 hari di atas.
Gunung apa tuh? Oh ya heeh. Waduh. Iya. Oke. Waduh. Oh sampai disusul ya. Ih berarti mim wih berarti ini juga ya Kak, apa, lama jaraknya 2 hari loh, berarti waduh itu ngeri banget sih maksudnya, untuk pengalaman pertama sih pasti udah, berpikiran yang tidak tidak ya mungkin ya. <laughs>
<chuckles> <sniffs> <laughs> Eee, syukurnya enggak ya, ga tau mungkin saking happy-nya bisa naik gunung gitu, cuman aku lebih ke yang bikin aku down banget itu, kita ya itu banyak yang sakit, dari rombongan tuh itu yang, <sucks teeth> kita harus memprioritaskan yang sakit kan, ya alhamdulillah aku seha,t eee, kek dis dikasih sehat gitu, jadi baju kering tuh dikasih ke yang sakit, di kita harus prioritaskan mereka gitu. Jadi lebih beratnya ke secara mental itu sih, tapi ya itu juga yang akhirnya jadi pembelajaran gitu buatku, banyak hal ya di situ.
Oh enggak, oke. Oh. Mmm, hmm. Betul. Oke. Hmm ya. Wah ini berarti pengalaman pertama tuh justru merupakan pengalaman yang bisa dibilang, ya menyenangkan dari apa namanya, mungkin karena Kakak juga suka tapi di lain sisi juga, apa ya? Sedih gitu ya karena posisinya seperti itu gitu. Kayak, aduh gimana ya ngebayanginnya juga. <chuckles>
<chuckles> iya iya iya betul, itu Iya iya iya, itu, eee, be apa beberapa temenku banyak yang trauma juga sih disitu jadi gak mau naik gunung lagi gitu. Sedangkan kalo aku, karena belum sampai puncak itu kan kita gak sampai puncak ya karena, eee heeh karena, mmm, apa namanya, cuaca gitu kan, kita cuman bisa sampai, eee, ya, apa ya kita bilang, eee, i tem tempat campingnya gitu ya, di alun-alun Surya Kencananya. Jadi, eee, itu kek PR sih buatku, wah kayaknya harusnya gunung lagi nih, aku pengen tahu puncaknya gitu terus, penasaran, <chuckles> penasaran gitu, jadi apa ya, eee, ya itu sih ya akhirnya membawa perjalananku ke berikutnya ke berikutnya gitu. Naik-naik gunung.
Udah kalo puncak berarti Kak? Mmm, iya. Malah justru di gas lagi ya. Oke. Oke. Mantap mantap mantap, lalu sejauh ini Kak sudah ada berapa gunung yang sudah Kakak taklukkan?
<chuckles>